Man Ich habe, äh, 'n Zug nicht gekriegt oder ich, äh, habe kein Auto oder so und kann nicht kommen und, äh, bleibe dann zu Hause und lerne, ja.
Und das und das ja, verstehe. Und das wäre okay für dich?
Ich hätte könnte auch also, ich bin persönlich jemand, der das einfach sagen würde, wie es ist, ne, was was also, dass ich jetzt für die Uni lerne und nicht komme und fertig, aber, äh
Ja, genau. Also, in dem Fall müsste man ja dann gar nicht lügen. Also
Richtig, genau. Aber ich wollte jetzt irgend 'n Beispiel <chuckles> wollte irgend so 'n Beispiel ausm aus 'n Fingern ziehen, sage ich mal, genau.
wo wo ist denn eine Notlüge?
Ja.
Ja, also eine Notlüge ist etwas für mich, wo man wo man wo es total unangenehm ist, die Wahrheit zu sagen. Oder man kann man kann die Wahrheit nicht sagen. Man darf's nicht oder was auch immer.
Mhm. Ja. Okay.
Ähm, ja, das kommt sehr selten vor, wenn man drüber nachdenkt, sehr, sehr, sehr, sehr selten oder sollte es sollte f selten vorkommen, weil ansonsten, äh, stimmt was nicht
Ja. Ja. Ja.
ja, mit deinem Verhältnis mit anderen Menschen.
Okay, also, Notlüge, hm Lügen generell, da kommt ja auch drauf an ich, ähm wenn ich jetzt was erzähle und der andere sagt, das ist gelogen und ich s weiß, dass es nicht so ist. Das ist gibt's ja auch diese Situation, dass man einem einfach dass Menschen einem nicht glauben oder was anderes erzählen, weil sie au was anderes, äh
Ja, stimmt. Oh, auf jeden Fall. Das kommt öfter vor, viel, viel öfter, als wenn als, dass man lügt.